Hi. Magandang umaga.
Hello. Magandang umaga, kamusta?
Ayan, ayos lang naman, ikaw ba kamusta?
Hmm, ako okey lang naman, pero parang kasi ngayon nahaharap ako sa ano, um, battle ng mga pangarap ko, kung ano ba 'yung itutuloy ko or kung ano yung mga dapat ko nang bitawan, parang ganu'n kaya gusto ko sanang humingi ng advice sayo, oo. Mm, gusto kong malaman kung ano, ano ba 'yung mga gagawin mo kung kailangan mo nang makipaglaban para sa pangarap mo?
Mm. 'Yon. Mm. Ayan, sige. Ano ba 'yon? Oo. Magandang tanong 'yan, ano kasi lahat naman tayo may iba't-ibang pangarap, eh, 'no, sabihin na natin, 'di ba. Parang sabihin na natin, nahahati natin minsan yung mga pangarap natin sa iba-iba, eh,' di ba may pangarap tayong ganitong marating, yung pang-mabilisan, may pang-matagalan 'di ba yung may mga gano'n na, ayon. 'Tas may mga unti-unti, pero kung halimbawa kailangan mong, ah, makipaglaban sa pangarap mo siguro 'yung gagawin ko, eh, siguro yung kung ano 'yung nararapat. Halimbawa, eh, ah, pangarap kong maging singer, halimbawa gano'n, ah, syempre, ah, pa'no ko ba maipaglalaban 'yon, kung hindi ko naman ginagawa yung best ko dun sa pangarap ko? 'Di ba parang kailangan ko mag-practice, lahat talaga ng lessons tapos, eh, parang gumaling ako dun sa, ah, pangarap na gusto kong marating, kasi 'di ba? Kasi kung paano ko siya maipaglalaban, kung ako mismo sa sarili ko hindi ko yu ginagawa yung nararapat para dun sa pangarap ko 'di ba, parang ganu'n lang 'yun, eh, 'di ba? Ikaw ba?
Mm. Totoo. Oo. Mm. Oo. Yes. Ah, tama. Mm. Hmm. Yes. Totoo. Parang ano same-same lang din 'no, totoo naman yung sinabi mo na paano mo nga naman maipaglalaban yung pangarap mo kung wala kang ginagawang action. Pero kasi, ah, parang may mga iba na hindi talaga nila magawang ipaglaban yung pangarap nila. Siguro kunyari kung mag-aaral sila wala silang tawag dito? Kung wala silang pera, um, para ituloy yung pangarap na 'yon, 'yon yung mga nakakalungkot ano? Yung mga situation na gano'n. Pero siguro kung talagang gustong-gusto mo yung pangarap na 'yon at gusto mo talagang ma-achieve gagawa ka talaga ng way gaya ng sinabi mo nga, mm mm.
Mm. Kulang yung mga resources kumbaga. Mm. Mm. Paraan di ba, kasi totoo naman kasi may mga pangarap tayo na minsan parang tingin natin imposible kasi parang wala tayong means tapos yung opportunity hindi nakaayon sa'tin. 'Di ba, minsan, ah, medyo halimbawa gusto nating maging doktor tapos, eh, hindi naman gano'n karangya yung buhay ng pamilya natin tapos hindi kaya tayong pag-aralin bilang doktor kasi mahal 'yon, eh, magastos 'yon, eh, di ba yung mga gano'n. So, ah, eventually dapat, ah, tanggapin mo din kung alam mo rin kung kailan mo ipaglalaban at alam mo yung kailan mo din yung, ah, bababaan din yung standard mo muna o kaya naman, ah, puwede ka naman, ah, mamili muna ng ibang kurso na medyo related dun sa pagiging doktor na eventually pagka nakatapos ka nakapagtrabaho ka saka mo i-pursue 'di ba, kung talagang gusto mo talaga. Kumbaga hindi mo naman siya sinuko ng pangbuohan pero, im inilaan mo lang yung oras mo sa mas importanteng bagay para mapaghandaan yung mas mataas na pangarap mo parang gano'n, 'di ba?
Yes. <coughs> Mm mm. Totoo. Mm mm. Mm hmm, totoo. Yes. Totoo. Mm mm. Yes. Totoo. Mm mm. Totoo, oo, kasi maraming gumagawa na nun actually, yung parang hindi muna nila ipo-pursue yung isang pangarap nila and then eventually kapag, um, nakaangat-angat na sila sa buhay or kaya na nilang pag-aralin yung sarili nila dun na sila talaga nag-aaral. So, 'yon talaga yung importante ano? Mm hmm, parang kung paano
Mm. Oo. Oo, parang ano 'yon, eh, parang steping stone kumbaga, 'di ba? Yung gano'n yung ginagawa nila parang nga naman din na kasi minsan kasi may mga pangarap na mat mahirap, a alam mo 'yon it takes time, parang gan'yan, 'di ba? Parang hindi naman na ura-urada na kailangan na magawa mo agad kasi parang may proseso lahat 'yan, eh, 'di ba? Tignan mo 'pag sinabi mong pangarap mong magkaroon ng kotse hindi mo naman kinabukasan, may kotse ka na, eh, 'di ba? Hindi naman gano'n kailangan mong pagtrabahuhan pagipunan 'di ba yung mga gano'n. So, yung yung goal talaga dun is paano mo, ah, ginagawa yung proseso araw-araw para maabot yung pangarap mo 'di ba? Parang gano'n.
Ah, yes, mm hmm. Totoo. Mm hmm. Yes. Mm hmm, totoo. Yes, totoo, kahit madaming hadlang if ever na talagang gusto mo yung pangarap na 'yon hindi man ngayon pero maybe in the future, 'di ba?
Hmm mhm, totoo. Totoo.
One of those days, mm mhm.
Mhm. <clicks tongue> Pero ikaw ba, ano yung ano ma mga unang hakbang na gagawin mo kapag napagtanto mong kailangan mong ipaglaban yung pangarap mo. Halimbawa, ah
Pero mhm.
Hmm, ano ba yun? May mga pangarap ka ba na gusto mong marating tapos may mga naging hadlang? Ganon. Ano yung mga hakbang na ginawa mo?
Actually, parang ako, anong tawag dito? Pangarap ko talagang maging ano, eh, parang chef sa barko gano'n. Pero, um, hindi ko siya na-pursue kasi nga parang, um, hindi pa kasi <blows air> siya hindi ko pa siya kayang i tawag dito, <blows air> i-pursue ngayon, kasi financially hindi rin naman kaya. So, talag siyempre kapag ano naman kasi talagang <blows air> gastos din talaga. Pero yun yung mga parang obstacle ko lang, pero siguro kung bibigyan ako ng chance in the future mas pag-iigihin ko or if kaya ko na sa pera ba, kumbaga oo maybe, yes.
Mm hmm. Oo. Mm. Mhm, kumbaga mapagipunan mo, 'di ba? Mapaghandaan mo yung mga kailangan mong gastusin. Kasi sa totoo lang ngayon, kasi pag may gusto ka ngayon, kung wala kang sapat na budget, mahirap din, eh, 'no? Sabi nga nila nandiyan nandiyan lang naman lagi oportunidad pero yung yung resources hindi kasi minsan naka align, eh, 'di ba, parang ganon? Kung sabi ko kahit nga gusto kong paghirapan, pero kasi minsan kailangan mong magtrabaho, hindi mo maiwan yung trabaho mo kasi kailangan niyong mabuhay ng pamilya niyo, yung mga ganon 'di ba? Kaya hindi mo rin naman masisisi yung iba na tapos, eh, sobrang pagod ka na din, parang ilalaan mo pa yung oras mo sa ibang gawain 'di ba, parang gano'n? Kaya medyo mahirap din talaga marami rin talagang pagsubok na pinagdadaanan. Kaya hindi rin naman biro <clears throat> at tsaka siguro ng yung yung mga ganun na, ah, ah, para maipaglaban mo yung pangarap mo, hindi naman ibig sabihin na sa araw-araw ay ipaglalaban mo. Puwedeng ipahinga mo muna and then paglaanan mo ng oras eventually paghanda ka na at alam mo ng kaya mo na, hmm mm, 'di ba?
Mhm. Mahirap, mhm mm, totoo. Totoo. Yes. Mm mhm. Totoo. Mhm mm. Mhm mm. Totoo. Yes. Hmm mm. <clicks tongue> Tama, baka may time para sayo, 'di ba? Yes, at tsaka hindi naman rush yang mga yan, parang kunyari andiyan lang naman yan. So, if ever na gusto mong, um, abutin yung pangarap na yun, eh di go kung talagang ready ka na or, um, kaya na parang ganun, hmm mm.
Hmm mm. Oo, kumbaga nga, sabi nila wala naman time limit na nakaano 'yan, eh, bagkus sabi na may pangarap ka ngayon, o eto nag-start na 'yong timer kailangan ma-fulfill mo na siya na 'tong ganitong timeline lang 'di ba? Hindi naman gano'n, eh, so nakaano 'yan, eh, nakaabang 'yan lahat sa ano, eh
Yes. <laughs> Hindi naman, yes. Mm hmm.
'Yan na yung kumbaga, eh, lahat tayo darating dun kumbaga.
Yes. Pero sa tingin mo kailan ba dapat, ano, um, kailangan mo nang i-adjust or baguhin yung pangarap na gusto mo? Parang ganun, yung sa tingin mo yung mga situation na kailangan na talaga?
Eventually. Hmm. Sa tingin ko yung mga, ganyan, so, kung kailangan mo Minsan kasi may mga pangarap tayo na gusto kong maging negosyante ganito, ganyan. Pero kasi minsan on the process, ah, narealize mo sa sarili mo na hindi ka pala dun sa field na yun. Parang
Mm. Yes.
Kasi parang may experience ka naranasan mo ganito, ganyan, may mga nakita ka, natutunan na sa sarili mo na hindi ka pala para dun sa, ganong, business, 'di ba parang ganon? Hindi ka pala into business parang iba pala yung gusto mo talaga, so, dun mag-adjust yung pangarap mo ngayon. 'Di ba, pangarap mong maging negosyante parang teka lang parang hindi yata align parang, ganon, 'di ba? Minsan kasi yung pangarap ina-align din natin sa personality natin sa, kung, ano, yung crap natin, ano, yung talent natin, 'di ba? Parang, ganun, eh, so, dun natin ina-align yung mga pangarap natin. Eh, 'pag kung bigla nalang na, ah, gusto mo palang maging nigeng negosyante nung una pero nung nalaman mo sa sarili mo na, hindi ka pala para dun sa linya na yun, eh di dun na sa panahon sigurong pwede mong baguhin or i-adjust mo na yung pangarap mo. 'Di ba? Ikaw ba?
Mm. Mhm. Yes. Mm hmm. Mm hmm. Tama. Yes. Totoo. Hmm mm. Tama. Talagang Sang-ayon ako dun sa sinabi mo, ano? Kasi parang the more we mature talaga, nag-iiba din naman kasi kung, ano, yung goal natin, eh. Kunyari kung goal mo ngayon or pangarap mo ngayon na, gaya nga ng sinabi mo <chuckles> maging negosyante. Pero the more na nagma-mature ka or nare-realize mo habang tumatanda ka na parang hindi yun yung gusto mong gawin, talagang magbabago talaga, so, kailangan nating i-adjust. Kasi hindi naman porket sinabi mo ngayon na gusto mong maging, oh, chef kunyari, gusto mong maging chef ngayon, yun na yung as in na gusto mo habang buhay. Siyempre magbabago yan the more na makikita natin kung, ano, yung mas better na mas ma na opportunity if ever. Oo.
Mm mm. Mhm. Oo. Hmm mm. Oo. Oo, yung iba nga nandun na sila sa field na yun, eh, halimbawa na gusto nilang maging doktor pero nung naging doktor na sila nandun pa sila sa part na biglang nagbabago sila naisip parang hindi pala ito yung gusto ko, 'di ba? Eventually, ah, yun na yun, nandun na sila sa pangarap nila pero eventually binabago ina-adjust pa rin nila kasi parang, ah, nung gusto lang pala nila yun pero yung sa puso nila hindi pala talaga yun nung nandun na sila sa sa field na yun nung na na na-meet na nila yung pagiging doktor yung halimbawa, 'di ba? Tapos
Hmm mm. Wala, Oo. Ye Mhm. Totoo. Yes. Mhm. Actually ang daming ganyan, eh, yung parang yun nga yung sinabi mo na, if kahit nandun na sila sa pro ah, procesion profession na yun, professor Basta yun, ta's eh, eventually mare-realize din talaga nila na, ah, hindi pala yung gusto ko, so, mag-a-ano, na naman sila ng bagong, ano Oo. <chuckles>
Mm. Hmm mm. Maghahanap na naman sila ng panibagong gusto nilang field talaga. Kasi minsan kasi, ah, may pinapa 'Di ba, nga p'ag nung 'pag bata ka nga 'di ba 'pag tinanong ka, ano ba gusto mong paglaki mo, 'di ba? Police, doktor, ganyan, 'di ba? Parang gusto mong maging piloto yung mga, ganyan, 'di ba? Marami tayo kasing mga pangarap, eh, iba-iba yan, eh. So, parang habang tumatanda tayo nafi-filter yun, so, habang kung hanggang nag-aaral ka, 'di ba, tapos hanggang sa nag-college ka hanggang na dun mo nakikita yung sarili mo ta eventually pala pagka graduate mo iba pala yung gusto mong gawin sa buhay mo, nangyayari din kasi yun, eh, 'di ba? Yung mga ganun. So talagang iba-iba rin talaga yung sitwasyon, depende rin, 'di ba?
Yes. Oo. Totoo. Mhm. Yes, nakadepende rin talaga. Kasi may mga naging ano ko talaga, kaklase ako noon na parang ang pino-pursue nila is maging doctor. Pero parang yung pangarap na yun, eh, hindi naman, parang hindi nila gusto kasi, ah, sa magulang na lang nila, parang pressure lang ng magulang kumbaga. 'Tas parang ang sinasabi nila is after nung ano na yun para makuha nila yung degree na <blows air> yun. Mag-iiba na naman sila. So talagang ano din, eh, kailangan nakaano kailangang naka-ano din hmm mm, parang ganun. So mag-iiba na naman. <chuckles> Talaga. Yes.
Hmm. Mhm. Oo. Parang pinagbigyan lang yung magulang ganon, ano? Na masabi lang na sumunod. <inhales> Mm, totoo. Pero, ikaw ba sino ba yung mga in inspirasyon mo sa, parang pagpatuloy na kahit mahirap yung laban para sa pangarap, eh, pinagpapatuloy mo pa rin 'di ba parang ganun? <inhales>
Hmm mm. Ako naman, parang halos, ewan ko kung lahat, pero parang ang pinaka-main naman talaga, is family talaga. Siyempre ako naman, okey lang okey lang sa akin, kahit hindi ko na ma-pursue yung pag-che-chef if ever, kasi pwede naman <blows air> akong magluto-luto sa bahay, pero siyempre iba naman yung ano na yun parang may fulfillment kasi, kumbaga kung naabot mo yung pangarap na gusto mo. Pero ano parang ano lang, ako naman parang ang pinaka-pangarap ko nalang ngayon talaga, is maging financially comfortable talaga or yung as in kaya ko ng ah, ka as in kahit, ah, tawag dito parang kaya ko ng, ah, mag-support talaga sa family yes, mm, parang ganun, yeh. Hmm mm, ikaw ba?
Hmm mm. Hmm mm. Oo. Hmm mm. May financial freedom, gano'n? Parang ganun may hmm. Sabagay na halos naman tayo lahat, halos ganyan din yung gustong mangyari, eh, 'di ba parang? <inhales> Kahit ako naman kasi simple lang naman, eh, kung may mga short term or long term na pangarap nga, eh. Siguro yung pang long term ko talaga, eh, is yung mga pag provide sa pamilya ko, sa anak ko, yung ganon 'di ba? And then sa ibang family ko rin sa mga mga magulang ko makapag makatulong din ako sa kanila ng tuloy na hindi, tapos, eh, hanggang hanggang hanggang parang ganon. So kailangan lang talaga stability yung ganon 'di ba parang yun lang naman. Parang yun yung mga long term na pangarap na hindi nababago yun. <chuckles> Kasi parang ano yan, eh, ah, in the long run pinu-fulfill mo naman siya ngayon. At least kahit pa unti-unti 'di ba nagagawa naman natin yung gano'n. Parang achievement na kasi sa'tin 'yun 'di ba? Parang araw-araw napagod ka 'di ba? So minsan nga lang kasi hindi pa tayo nagiging parang feeling natin hindi parin sapat, parang ganon 'di ba? So nagta-try harder pa rin tayo 'di ba parang gano'n? At least kahit papano na nagkakaroon tayo ng motivation na, ay, ay, nandun na ako sa ano, eh, na malapit na, eh, pero konti pa. Parang ganon 'di ba?
Yes. Ah, tama. Hmm mm. Yes. Hmm mm. Totoo. Pangarap. Yeah. Totoo. Yes. Hmm mm, kulang pa. <blows air> Oo. Hmm mm. Konti pa, yes. Parang 'yun naman yung pinaka-importante talaga, 'yung hindi 'wag ka talagang sumuko if ever. Kasi siyempre ano naman, eh, as long as kaya mo or gusto mo talagang mai-ano 'yung mga pamilya mo, talagang tawag dito? Kailangan mong pag-pursigihan talaga yung mga ginagawa mo, 'di ba?
Hmm. Oo, totoo. 'Ayan. <inhales>
Yes.
Kahit naman ako gano'n lang din, eh, kasi, hindi mo naman na kailangan kasing gawing komplikado lalo na sa ngayon, 'di ba? Kung may pangarap ka, eh, 'di pursue mo. Sabi nga gawin mo ang kaya nga minsan naiisip ko, ang suwerte nung mga taong nagagawa nila yung gusto nila at the same time, ah, iyon din yung nagiging means na nakakapag-provide sila. At the same time, nagagawa nila gusto nila 'di ba parang? Sil nasa kanila na yung langit at lupa, gano'n. <laughs> Mm, samantalang ikaw parang may gusto kang gawin 'di mo magawa kasi kailangan mo 'tong gawin, kailangan mong ganto 'di ba, parang
Hmm mm. Yeah Hmm mm. <laughs> A Hmm mm, mas may pina-prioritize ka kumbaga. 'Yun nga. Yes.
Hmm mm, may may prina-prioritize, eh, kaya parang minsan ang pangarap mo sana hindi future, eh. Magawa mo rin yung gusto mo at the same time, ayun din yung nagiging means para mabuhay ka 'di ba, parang gano'n? Makapag-provide ka sa pamilya mo, ayan.
Oo. Totoo. At tsaka mas better talaga if pasimplehin nalang yung mga pangarap para hindi ka masyadong ma-ano sa sarili mo 'di ba? Be grateful, yes. hmm mm. Ayan ang dami na namang natin napag-usapan tungkol sa pangarap na 'yan ang dami kong natutunan sa'yo maraming, maraming salamat, ah.
Hmm mm. Hmm mm, ayan. Kaya nga. <chuckles> Maraming salamat din sa'yo, ah. Sa susunod sana makapag-usap tayo ulit, paalam.
Mhm. Paalam.